Paylaşayım ya vallahi geçenlerde de zaten böyle rüyamda gördüm bu biten arkadaşlıktaki arkadaşımı. Hani, hazırda böyle bir, eee, ufak daha bir tazelendi böyle şey içinde. Eee, ya bu bahsedeceğim arkadaşım aslında şöyle bir arkadaşım, hem benim liseden, eee, yani, yakın olduğum bir zamanlar, bir arkadaşımın eşiydi, eee, hem de ama aynı zamanda benim eşimin, o zamanki eşimin de iş dünyasından arkadaşıydı, yani, biz öyle tanıştık. Eee, böyle bir şeyimiz vardı, yani, hani, altyapımız vardı, 2 farklı yerden aslında, eee, birbirimize bağlıydık ve biz çok çok böyle iyi arkadaş olduk, eee, yani, böyle bir 4'lü olarak da çok görüşüyorduk benim. Çok böyle es geçemem, böyle çok çiftli arkadaşlarımız vardı, yani, özellikle liseden gelen insanlardan beri böyle, hani, biz de liseden, evet ya biz de liseden birlikte olduğumuz için böyle o çevre, hani, biraz böyle belli bir kısmı diyelim, onun çekirdek kısmı dağılmamıştı. Bu arkadaşımın böyle şey o o tamamen o grubun falan dışından biri, başka bir şehirden gelmiş mesela ama biz ikimiz hakikaten çok çok yakın arkadaş olmuştuk. Bak sen garip bir şekilde. Böyle bir bitti, yani, benim o arkadaşlığım ve enteresan.
A! Çok enteresan. Hı hı. Hı hı. Hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hımm. Kalabalık bir gruptunuz yani. Hı hı. Hımm. Peki nasıl bitti bu arkadaşlığınız? Nasıl oldu, yani, ani bir kavga mı oldu yoksa zamanla mı birbirinizden uzaklaştınız? Yoksa sana bir hatası mı oldu? Biraz o süreci detaylandırıp anlatabilir misin?
Eee, ya benim aslında zaten buradaki en çok öğrenme sürecim bu ilişkinin bitmesinde hiç böyle bir şey olmaması. Yani, şöyle, biz, eee, eski eşimle aslında boşandığımız dönemde bu arkadaşlarım bayağı benim y yanımdalardı. Eee, yani, karı koca olarak. Hani, böyle birçok destek verdiler, şey yaptılar hakikaten, eee, şey de, yani, hani, eski eşime de, yani, bir görüşmeleri vardı ama mesela bu arkadaşım özellikle eski eşime de çok kızgındı, yani, birtakım olan şeylerden dolayı. Daha da böyle benim yanımdaydı. Evet ona karşı tepkiliydi. Hâlbuki o benden önce arkadaşı olmasına rağmen. Eee, onunla böyle hayattaki her zaman olan şeyler aslında bazı böyle şey noktalarına temas etti. Hani, kendi hassas olduğu noktalara. Hatta benden bile hassas oluşu... Evet o o ama garip bir şekilde daha sonrasında, yani, ben bu arada çok dönüştüm, değiştim falan derken ne olduğunu bilmiyorum ama biz bir şekilde uzaklaştık ve böyle gerçekten hiç konuşmamaya filan başladık ve hiçbir şey de olmadı <chuckles> arada. Ben bayağı süre buna şaşırdım aslında ama şimdi yorumlayabiliyorum. Evet.
Hımm, kendiliğinden. Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı. Tepkiliydi, yani, ona karşı. Hı hı. A. Kendinden bir şey buldu, anladım. Hımm. Çok enteresan gerçekten. Şimdi artık anlayabildin mi peki? O dönemde mesela, yani, bunları yaşarken aniden hani bir anda böyle bittiğinden bahsediyorsun. En çok seni ne yaraladı peki yani? Neyi öğrendin bu esnada? Gü güveniyor muydun mesela kendinle ilgili çok özel şeylerini paylaşıyor muydun? Sana öğrettiği bir şey oldu mu bu sürecin?
Hımm.

Eee, ya, çok şey var. Yani, çok yönü; hakikaten sıcaktı. Bir kere hani, gerçekten o o da benim gibi böyle hani, ne olursa olsun aslında yanında olan insanlardı falan. Yani, o anlamda da benziyorduk birbirimize. Eee, yani şöyle hissediyorum, onunla şimdi böyle sıcak olabilir miyim? Ya, şöyle o olamam herhâlde. Şundan olamam. Ama önce bir açıklamaya şöyle ihtiyacım olur. Çünkü bu insanlar benim bir şekilde ben onlara karşı bir şey duyunca; mesela sosyal medyamda kalmaya devam ettiler. Eee, ama
Hı hı. Hı hı. Hımm. Anladım. Takipleşiyorsunuz hâlâ birbirinizi yani.
Öyleydi yani, bir şeyde. Ama bir noktada ben hani, düşünmüyorum. Mesela, sürekli hani, bir şeyleri görüp ama hiçbir şey, eee, hiçbir şey yazmadan bu sadece bir o zaman gö gözetlemeye geçtiğini düşündüm. Çünkü biz çok yakındık. Hani, hep böyle olsak hiç problem yok sosyal medyas o öyle bir sürü insan var herkes için. Ama
A, anladım. Hı hı. Evet. Sessiz bir şekilde birbirinizi takip ediyordunuz ama.
Evet, ama hani, ben mesela yine de şey veriyordum yani, bir şey görüyorum işiyle ilgili; bir başarı falan oraya bir hani, bir, ııı, bir beğeni atma falan filan; beni çünkü o sormuyordu. Eee, yani, şöyle bir çok temel bir şey oldu. Benim bir çocuğum oldu mesela bu arada. Eee, bunu herhâl İşte edilmedi. O yüzden <chuckles> hani, o noktada O kadar da böyle artık sa biraz böyle benim için saf derler falan ama hani, o kadar da değilim yani, şu noktada bir şey olursa hani, evet, çünkü o da artık şeye giriyor yani, e, tamam bir şeyden uzaklaşabilir ama o da o bir, eee, tavır alma gibi oluyor. Onun neden olduğunu bilmediğim için, bana bir açıklama da yapılmadığı için, <chuckles> öyle bir şey olmam.
Emoji falan, beğeni atıyorsun anladım. Hı hı. Hı hı. Tebrik etti mi peki? Hımm, büyük büyük bir adım olmuş. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Konuşma d konuşma gibi bir durum olmadı. Ya, net bir şekilde aranızdaki problemin ne olduğu hakkında bir bilgin yok yani. Peki, bu arkadaşlık bitmiş şu anda anladığım kadarıyla. Bu süreçle ilgili sana bir şeyler öğretmiş olması lazım. O ona teşekkür etmek istesen gıyabında mesela hani, sana ne öğretti bu arkadaşlık, bu tecrübe, bu deneyim?
Olmadı. Bitti. Evet.

Ya, merhabalaşırım. Benim çünkü, hani, kimseden bir, eee, şeyim yok, yani çekincem yok, merhabalaşırım ama konuşur muyum? Konuşmam. Hani bana konuşulursa konuşurum. Iıı, çünkü belli ki hani biraz tuhaf bir şey var yani ortada. Eee, gerek var mıydı? Bence yok. Gerek olduğunu düşünen biriyle bir noktada artık benim <chuckles> hani hayatıma katacağı bir şey de yok ,eee, o açıdan. Ama geçmişte ne vardı? Ya, biraz şaşkınlık, ııı, aslında. Çünkü şey olsa, hani, biz bir a a ayrılırken olsa "Tamam." diyeceğim, hani, belki diğer tarafla kalmak isteyebilir, iş ilişkileri var, ona bağımlı olabileceği yerler var fa öyle de olmayınca daha garip oldu açıkçası. Eee Evet, yani çok da böyle, eee, şey yapmam ama ya şunu hakikaten, eee, şey yapabiliyorum yani, ımm, ben böyle biraz fazla da, böyle, eee, başlarda yani çok uzun sürede bir iyi niyetli davranmışım yani, hani, o, böyle, işte, biri gözetlenirken şey yapılırken, hani, bana hiçbir şey denmemesine rağmen <chuckles> ne bileyim gene de şey Eee, bir karşılaşırsam, "Ya, ge gerek yoktu." derim ya. Ona ona şey derim ya ya o ona da hani herhâlde bana bir şeyler söylese anlatsa falan. "Gerek var mıydı?" derim ya. Hani, çocuk muyuz yani, anladın mı? "Görüşmek istemiyorum." da diyebilirsin artık, şöyle de bir şey oldu, hani falan ya da, ımm, yani uzaklaştık, tamam, okay yani o da olur <chuckles> hani. Yine de benim çünkü sevdiğim bir insan. Ben hâlâ yani o benim için kötü birisi değil. Eee, böyle bir mağduru görmüyorum kendime. <chuckles>
Hımm. Anladım. Hı hı. Hımm. Anladım, evet. <chuckles> Bayağı enteresan bir bitiş olmuş, evet. <chuckles> Anladım. Belki bir alışkanlık falan mıydı diye düşünüyor musun? "Gerek yoktu" diyorsun. Hımm. Evet. Anladım. Ya, tabii, o kadar bir düşmanlık beslemediğini anlıyorum şu an konuşmandan yani. Gördüğün zaman gayet dostane bir şekilde olmasa bile, hani, normal, eee, diyalog kurabileceğini anlıyorum bu konuşmandan.
Yo.